Du, ich habe da mal 'ne Frage und zwar: Welche Gewohnheit stärkt deine innere Widerstandskraft?
Ähm, ich würde sagen, das ist tatsächlich nicht nur 1, sondern mehrere Gewohnheiten, und, äh, ich habe auch im Endeffekt das ganze Jahr unter das, ähm nicht direkt unter das Motto gestellt, aber, äh, mein großes Motto oder mein großes Thema hat dazu geführt, dass ich viele Sachen mache, die so, ähm, genau das dann bewirken im Endeffekt.
Mhm. Ja. Mhm, okay, interessant. Und, wenn wir dann erst mal da bleiben, was sagst du oder was definierst du denn unter Widerstandskraft? Ist es dann einfach, ähm, dass du Prioritäten setzen kannst in dem Sinne oder einfach leichter nein sagen kannst, wie ist es denn? Also, wie definierst du das überhaupt für dich?
Mhm, ich würde sagen, das auch das hat wahrscheinlich wiederum viele Facetten und mehrere Aspekte, ne, äh. Und hat jedoch so 'n bisschen seine Neigung, ähm, was was grundsätzlich da erst mal gut ist und woran man vielleicht noch arbeiten kann. Ähm, ich würde sagen, eine der der wichtigsten Aspekte oder ne, zumindest aus meiner Perspektive, äh, ist die Resilienz. Dass man, äh ne, auch wenn 's schwierig geht äh, schwierig wird, sich durchbeißen kann, dass man sich nicht sofort unkri unterkriegen lassen ka äh, unterlässt unterkriegen lässt. Genau. <giggles> Und, ähm, dass man einfach dran bleibt so, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass man auf 'm richtigen Weg ist.
Ja. Mhm. Okay. Ja. Ja. <giggles> Okay, interessant. Und wenn du jetzt sagst, du hast ja das Jahr dich drum gekümmert in dem Sinne, ähm, bis zu 'nem gewissen Grad. Ist dann bei s dir so gewesen, dass es nicht der Fall war davor, oder?
Ähm, ich würde nicht sagen, dass es überhaupt nicht der Fall gewesen ist. Äh, ich würde aber sagen, dass, äh, ich schon in gewisser Art und Weise durch viele Themen gesprungen bin und, äh, schnell mal was gewechselt habe oder dann wenn ich war oft relativ gut in vielen Sachen, so Jack of All Trades. Und bin aber immer ab 'nem gewissen Level wenn wenn man dann wirklich, ne, sagen wir mal, so in die Tiefe gehen muss, ähm, und nicht auf so 'nem mittleren Level hängenbleiben will, dann muss man irgendwie noch mal so 'n bisschen die Zähne zusammenbeißen an verschiedenen Stellen. Und da bin dann oft in 'ne neue Sache gegangen und, ähm, habe eher so 'n neuen Anfang gesucht, weil das
Ja. Okay. Ja. Mhm. Ja. Hm, mhm. Ah, okay.
Nicht unbedingt, dass ich das bewusst so gemacht habe, aber wahrscheinlich auch, weil es dann im Endeffekt der leichtere Weg ist, ne, sich dann was Neues wieder so halb anzueignen und daran dann Freude zu finden.
Ja. Definitiv, ja. War es dann bei dir aber so, dass du wirklich nie jetzt irgendwie 'ne Sache in dem Level gelernt hast, sage ich mal, oder einfach nur in den meisten Fällen war es dann so, dass du eher gesprungen bist und was Neues angeeignet hast, bevor du das bis zum gewissen Grad, sage ich mal, mehr vertieft hast?
Ah. Schwierig einzuschätzen, würde ich sagen. Das kommt dann 'n bisschen auf die Perspektive drauf an. Also, ich habe schon 'n paar Sachen, wo ich auch, ähm, ne, gut drin geworden bin und das vielleicht auch 10 Jahre lang durchgezogen habe. Und
Mhm.
wenn ich mit anderen Leuten drüber gesprochen habe, dann haben die immer gesagt: „Hey, du bist doch voll gut da drin und du hast dich da auch rein gegraben.“ Und ich persönlich aber, nach meiner also, <chuckles> nach meinem Wissen, was ich eigentlich machen könnte, ne, oder wie viel Zeit ich wirklich dafür aufgewendet habe, habe das dann 'n bisschen anders gesehen als vielleicht die die Außenperspektive. N' gutes Beispiel war da, ähm, dass ich lange Musik gemacht habe, so 10 Jahre ungefähr oder vielleicht auch 'n bisschen länger und, ähm, ich habe am Anfang sehr viel Zeit in Übung, Technik erlernen, so, ne, bisschen Überblick kriegen, gesteckt. Und ab 'nem gewissen Punkt, ich glaube, nach, ah, ich weiß nicht, nach dem 1. 1/2 Jahr war die Motivation, da so ins Detail zu gehen, flöten gegangen. Und ich war auf so 'nem Level, wo ich Musik machen konnte und habe dann einfach eher, ähm, die ganze Zeit Spaß gehabt und Songs geschrieben und mit Leuten zusammen Musik gemacht. Und, ähm, bin dann aber nicht mehr so in diese Technik gegangen, nicht mehr in so krasse Übungen, ne, in so, äh, Wiederholungszyklen, indem man irgendwie so an seinen Sachen arbeitet und schleift und ich bin trotzdem natürlich besser geworden über die Jahre. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es wesentlich langsamer gegangen ist, länger gedauert hat und dass ich ganz woanders stehen könnte. Nach den 10 Jahren hätte ich 'n bisschen mehr, ne 'n bisschen mehr die Zähne zusammengebissen und 'n bisschen mehr, äh, ja, vielleicht innere Wid Widerstandskraft gehabt gegenüber meinem eigenen Schweinehund.
Ja. Hm, mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ah, okay. Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Okay, interessant. Das heißt, ähm, zum Beispiel bei Musik war es so, du hast 'n oberflächlich gutes Level gehabt, hast dich auch verbessert, aber bei, ähm Musik ist ja auch so, die also, der Perfektionismus oder der Teufel liegt im Detail. Also, wenn du halt, ähm, dich da mehr reinfuchst und diese Detailsachen machen halt dann bringen das auf das andere Level. Und das hast du zum Beispiel jetzt in dem Sinne, wo du ja gesagt hast, nicht wirklich dann mehr gemacht, sondern du bist einfach aufm oberen Level geblieben, weil's dir auch einfach so Spaß gemacht hat. Aber du hast jetzt nicht versucht, dich tiefer zu verwirklichen in dem Sinne.
Hm, ja genau. Also, es ist, ähm ich habe zum Beispiel, ähm, Schlagzeug in 'ner Rockband gespielt
Mhm. Ah, geil, ja.
und, ähm, das das lief auch gut und ich habe auch 'n gutes Level dafür gehabt so und auch live haben wir gut performt so, es war immer 'ne krasse Energie da. Wir haben 'n Duo gespielt und, ähm, waren auch sehr ne, nicht unbedingt so Radiosongs-mäßig sondern schon in die Fresse und es ging immer ab und wurde viel gepogt und, ne, i intensive Stimmung auch und dafür hat mein Level halt gut ausgereicht oder da war ich gut drin, ähm, aber dann dann halt da noch mal einen drauf setzen, ne, wirklich mit Taktverschiebungen und, äh, krassen Feinheiten, äh, so. Ne, das Thema ghost notes fand ich spannend, habe ich aber nie geübt so, ne? Das das sind alles so Sachen, wo man wo man noch einen drauf setzen könnte und wo ich es dann aber nicht gemacht habe.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ah, okay, interessant. Und gibt's denn eine Sache, wo du sagst: „Wenn ich jetzt von noch mal zurückdenken müsste, von allen Sachen wäre das wahrscheinlich die Sache, wo ich am meisten diese diesen extra Step gegangen bin.“ Und es auch sage ich mal, bevor du jetzt diesen Journey gegangen bist, das an alles zu bessern, wo du sagst: „Okay, da habe ich wirklich, ähm wenn eine Sache, dann das habe ich bis dahin gut gemacht oder halt so durchgezogen.“
Ich würde sagen tatsächlich, hm, vielleicht eher über kürzere Distanzen. Äh, äh, ne, wenn man jetzt auch auf Schulleistung geht oder so, dann, ähm, habe ich da, ne, vor allen Dingen, wenn ich 'n gutes Thema hatte oder was, was mich int wirklich interessiert hat und ich dann, ne, was ausarbeiten musste oder mich auf 'ne Arbeit vorgesch vorbereitet habe, ähm, dann bin ich da auch sehr ins Detail gegangen, habe mich wirklich, ne, richtig vorbereitet und habe dann auch sehr, sehr gute Leistungen abrufen können, ähm, genau. Aber dieses, ähm, immer am Start sein, über längere Distanzen dann auch das Niveau aufrechtzuerhalten, war was, was ich vielleicht auch nicht unbedingt von zu Hause mitbekommen habe und was mir dann so 'n bisschen gefehlt hat und was ich jetzt dann im Nachhinein so erst, äh, für mich selber entdecken und lernen musste.
Ja. Ja. Ja. Mhm. Mh, mhm. Ah, okay. Und du hast ja auch gesagt: „Entdecken und lernen musste.“ Wie hast du es dann für dich gelernt auch und gibt's da gewisse Gewohnheiten, sage ich mal, die dir das Lernen, wa ja, sage ich mal, vereinfachen oder so 'n gewissen Grad doch dich besser dran halten lassen, sage ich mal?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass eine der wichtigsten Entscheidungen war, nicht mit so 'nem zu großen Thema auf einmal anzufangen, ne? Und dass man versucht, so langsam sich selber vorzubereiten und dran zu gewöhnen und auch sich selber so Stück für Stück zu beweisen, dass man dass man Sachen kann. Und dass man, ah, ne, innerlich irgendwie stark wird, weil man weiß, worauf man sich bei sich verlassen kann so, ne? Dass du deine eigenen Qualitäten richtig kennenlernst und dann halt auch ausarbeitest und verbesserst, so. Und das das stärkt dann die eigene innere Haltung und Widerstandskraft für ne, für so Phasen wo man vielleicht mal auch, äh, aus seinem Rhythmus rauskommt und sich denkt: „So, ich schaffe das nicht“ oder „Ich kann das nicht.“ Und wenn du dann aber zurück guckst und siehst, dass du viele Kleinigkeiten geschafft hast und, ne, viele Sachen auch aufgebaut und vielleicht verändert hast in nicht ganz so großen Sachen. Aber dann siehst du, dass du so 'n dass so 'n Prozess da ist. Dass sich da was verändert und dass das die Mögleichge Möglichkeit gegeben ist, dass es besser wird.
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ah, ja. Ja. Ja, ja. Und wenn du sagst, Kleinigkeiten, was waren zum Beispiel bei dir die Kleinigkeiten, wo du 's angefangen hast, umzuändern?
Also, ich wollte, ähm, Disziplin aufbauen.
Ja.
Und ich habe dann gesagt, dass ich, ähm, 3 verschiedene Aufgaben mir gestellt habe, äh, also für jeden Tag. Und, ähm, a ich habe in meinen Tag dann gestartet mit 'ner Atemübung.
Ah, okay. Mhm. Ja.
Äh, die ne, also, es waren alles so Sachen, wo ich gesagt habe: „Okay, die musst du jeden Tag machen. Damit baust du dir die Disziplin auf.“ Und es soll aber auch was sein, was irgendwie was Positives in dich reintut, ne? Also, tatsächlich nach dem Motto so innere Widerstandskraft stärken, Perspektive gewinnen und, ne, also, innere Werte stärken im Endeffekt. Und, ähm, da war das Atmen so 'n Prime-Kandidat, weil das ist so die Basis fürs Leben. Ich habe von vielen unterschiedlichen Leuten gehört, dass das, äh, sehr hilfreich ist. Sei es im Kampfsport oder sei es in der Soko-Einsatzkommission. Äh, also, alle, die 'n gewisses Level erreichen wollen, setzen sich also, nicht alle, aber viele setzen sich dann auch mit der Atmung auseinander, weil das irgendwie so die Basis für alles ist, und das habe ich dann auch gemacht, und das das hat auch sehr viel gewirkt und geholfen.
Ja. Okay. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ah, okay, interessant. Also, du hast mit der Atmung, der Basis für allen, sag ich mal, gestartet. Wie hast du also, was ist dann genau gemacht? Bei der Atmung- was hast du, äh, trainiert angeeignet, sag ich mal?
Äh. Ich habe mir diese Wim-Hoff-Technik angeeignet, ähm, das sind du atmest 30, äh, Stöße ein und aus, also tief ein und dann, äh, natürlich langsam aus, ohne Druck.
Mhm. Mhm. Ja.
Und, ähm, machst du 30 Mal, auf dem letzten Ausatmer hältst du dann die ausgeatmete Position, und die, ähm, hältst du ungefähr 90 Sekunden lang.
Ja. Ja. Mhm. Mhm.
Und dann atmest du tief wieder ein, runter in den Bauch, hältst dann 30 Sekunden die Luft drin.
Ja.
Und dann atmest du wieder langsam aus. Und das war dann ein Zyklus. Und das wiederholst du dann, so oft wie du brauchst oder so oft wie du möchtest.
Ah, okay. Das heißt, ähm ja, einfach so 'ne Art Atemübung, wo du einfach so ähm, sage ich mal, das die Ruhe für dich findest in dem Sinne?
Ja, das das hat viel mit Ruhe zu tun, mit auch runterfahren und so 'n bisschen in seine Mitte kommen und so 'n bisschen in sich reinhören auch. Also, es ging schon in so 'ne meditative Richtung.
Ja. Mhm.
Ähm, das hat aber auch und da haben die auch angefangen, Tests zu machen und Studien, also, mit Wim Hof an sich und auch aber mit mit anderen Leuten, die das noch nicht ihr Leben lang gemacht haben, sondern, ne, so plain zum Experiment kamen. Äh, ihre Werte wurden genommen, äh, und dann haben sie die Übung mit Wim Hof gemacht 2 Wochen lang und dann hat man gezeigt, äh, wie, ne was für krasse, äh, Veränderungen dadurch entstanden sind. Und man hat gesehen, dass das so dieses diese Stressresilienz, ne, also, was halt sehr wichtig ist für, äh, innere Widerstandskraft, dass das gestiegen ist dadurch, so, und dass das He Herz-Kreislaufsystem auch insgesamt fitter und besser geworden ist und, dass auch andere Sachen auf einmal möglich werden so. Und der geht ganz viel in Kälte und, äh, so Kälte aushalten. Und, ähm, das kann man dann vorbereiten mit so was auch.
Mhm. Ja. Ja, ja. Mhm. Ah, okay. Ja. Ah, okay, interessant. Und das hast du dann auch wie lange hast du das, sage ich mal, gemacht? Oder fiel es dir auch schwer, das Ganze dann diszipliniert oder dich dran zu halten, sage ich mal?
Ja, äh, ne, man hat ja immer Motivation und dann verschwindet die. Und, äh, viele denken, dass man nur motiviert bleiben muss, um dann auch dran zu bleiben. Und das das ist 'n Trugschluss meiner Meinung nach. Also, zumindest war es das für mich. Und, ähm, die Motivation hat geholfen, so diesen 1. Hump zu überwinden und loszulegen, ne? Äh, und dann war 's wichtig für mich, so 'ne Streak erst mal aufzubauen und mich damit längerfristig zu motivieren, ne? Das war so mein mein Workaround dafür, äh, dass man diese Zahl wachsen sieht und dann stolz drauf ist und so.
Genau. Ja. Mhm. Ja. Ja.
Und, das hat dann aber immer wieder, ne, ich man man verkackt's halt da trotzdem immer wieder, ne, weil es gibt keinen perfekten Lauf. So, irgendwann fällst du mal raus und dann musst du gucken, dass du wieder reinkommst. Und dadurch, dass ich das aber damit lang genug gemacht habe, so, man spricht ja auch so über Faktor 40, ne, wenn du Sachen oft machst, dann wird 's zur Gewohnheit, ähm, bin ich so reingekommen und habe dann man muss das erst mal 'ne Weile machen, ich glaube so 1, 2 Monate und dann fängt man langsam an zu realisieren: „Okay, da verändert sich was in mir und diese diese Widerstandskraft baut sich langsam auf.“ Und erst ab 'nem gewissen Level merkst du das, glaube ich, auch, dass sich was verändert hat. Und mit dem Merken davon war dann klar: „Okay, ich, ähm ich ich mache das weiterhin, auch wenn ich raus falle, dann ist es eher wichtiger, dass ich schnell wieder reinkomme.“
Ja. Ah, okay, ja, genau. Ja. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Ah, okay, interessant. Und, neben dem Atmen hast du auch noch andere Sachen bist du da noch andere Sachen angegangen?
Äh, Sport tatsächlich war auch 'n ganz entscheidender Faktor. Also, ich finde, das steigt auch äh, steigert die innere Widerstandskraft auch. Körper und Geist sind ja auch verbunden. Und ich glaube, wenn man sich gut um seinen Körper f kümmert
Ah, okay. Mhm. Mhm.
wofür Sport 'n Güter 'n guter Katalysator ist so, dann, ähm, dann hat das auch 'n 'ne Auswirkung auf die die geistige Widerstandskraft und auch ganz allgemein aufs Immunsystem, ne? Das ist ja auch innere Widerstandskraft und wie schnell man krank wird und wie fit man bleibt so und, ähm, das war wichtig, ja.
Ja. Ja. Ja, definitiv. Und beim Sport, was genau, ähm, reden wir da? War's einfach, ähm, so was wie Schwimmen, Joggen oder?
Äh, es ging los mit Joggen
Ja.
äh, weil ich mir gedacht habe, das kannst du überall machen, so. Da da findest du nicht so schnell 'ne Ausrede, ne? Und du musst auch nicht irgendwo hingehen, sondern du läufst einfach los, scheiß drauf. Und, ähm, das ist mir dann zu sehr auf die Knie gegangen, deswegen bin ich übergegangen zu Burpees. Die beanspruchen ja auch den Körper sehr und, äh, pushen den Kreislauf und habe ich gesagt, okay, dann ist das dein Go-to, wenn du keine Zeit hast oder wenn irgendwas schwierig ist, ne, irgendwie hun 100 Burpees k kannst du überall machen, äh, brauchst auch nicht viel Platz für. Und wenn du Zeit hast, dann machst du vielleicht auch mal 'n richtiges Workout so, aber dann dann hat man so 'n so 'n Standard, so 'ne Baseline.
Ja. Genau. Mhm. Ah, okay, ja. Ja. Okay. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, perfekt. Dann bedanke ich mich für das interessante Gespräch mit dir über, ja, deine Gewohnheiten, wie du auch so Disziplin gefunden hast und wie deine innere Widerstandskraft gebaut wurde. Ich bedanke mich.
Ja, vielen Dank auch fürs Gespräch.